「ラヴ・イズ・オーヴァー」とかね。ああ、なるほど。わ
御堂筋「雨の御堂筋」<chuckles> やはり親が好きで聴いてた曲ですね、それもね。うーん、ううん。だからちょっとそんなの歌うとちょっと、渋いとか言われるんですけど、<chuckles> でもあの、え、ま、演歌とポップスのミックスみたいな歌ですよね。なんかあの、外国のあの、アメリカのベンチャーズがプロデュースしたあの、曲で、うん、だから今でも好きですよ。うん。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
うーん。 ええ。 ああ。そうなんで うーん。あの、確かに凄く歌いやすくて、あの歌なんかかかってきても、今でもなんか違和感なく聴ける感じはしますよね。
ええ。 古臭く感じないですよね。うん。
いええ。ええ、欧陽菲菲をお聴きになったんですね。他には何かありますか？当時ってあの、結構色んな曲が出てて、歌手もあの、いっぱい、あの、いたと思うんですけど。
そうですね。 <laughs> ええええ。そうですね。あの、ん、いその当時はやっぱり あ、ま、ね LP とか EP とか、あの、おっきいレコードか小さいレコードか、そうじゃなかったら、だんだんカセットテープっていうのが出てきましたね。こう私が高校生ぐらい時はね。だから、そういうのをよくあの、うーん、もう、いい聴かない日はなかったですね。みし聴いてましたね。
はあ。 ああ、なるほどね。うーん。 うん、なるほどね。じゃあもう、ね。
うーん。
生活と結びついてたっていう感じはしますけど、じゃあ、例えばお母さんが、なんかご飯の支度しながら、これかけて とか、なんかちょっと口ずさんでたとか、そんな思い出も蘇ってきます？
うん。 うーん。